Sí, esos eso también, es lo que nos pasó ayer de que, bueno, salió el nuevo juego de Battlefield, y todos lo bajamos. Pero, pues, un amigo, su computadora, pues, no la podía porque te pide, pues, ya bastantito, para pues, ya su computadora no lo podía. Y fue de, bueno, pues, vamos al vamos a LOL, porque es lo único que puede tu computadora. <laughs>
Ujú. Sí. Y, sí Ujú. ¡Ay no! <laughs> De todo, <laughs> el el LOL es un hoyo negro, <chuckles> te absorbe completamente.
S sí, y luego, pues, que tardamos como ahí bueno, ellos tardaron más de 2, 3 horas bajando el juego, porque, pesaba como 60 gigabytes, más lo que te hace bajar del parche, ya eran casi 100, y luego para decir de que no. <laughs>
Mm. Sí, híjole, no, no Sí, y mejor que las texturas, y luego el renderizado de texturas. Ay, no. Bueno, oye, una cosa que que tengo curiosidad. Este, en es no está mal jugar videojuegos, ni ni tomar tu tiempo, en el en el teléfono o la computadora, porque, pues, es esparcimiento. Inclusive, podemos utilizarlo para trabajar de forma remota, como tú dices. Es algo bueno. Es una herramienta que podemos utilizar. Pero, ¿no te gustaría a ti en tu caso? Yo te pregunto a ti, mm, no sé, ¿aprender a tocar un instrumento, aprender leer un libro, digamos, en papel?, ya no en
Y sí. Ujú.
electrónico. ¿Quizás aprender algún oficio, o, algo más que se pueda hacer, ya no de forma tan electrónica? ¿Te interesaría?
Ujú. Pues, sí he tocado yo instrumentos antes. Eh, empecé a aprender a tocar bajo, piano, la flauta <chuckles> la guitarra. <chuckles> Bueno, mi papá es el músico, entonces y él tenía <laughs>
Mm. Interesante. Ah, ¡guau! Co yo como que, <laughs> 4 instrumentos, ¿no? Sí, toqué un instrumento, y este, 4, ah, a la torre.
<laughs> Bueno, sí, pero era, pues, nomás porque ahí estaban, ¿no? Y ya uno, pues, le decía de: "Ay, que enséñame a tocar esto, y enséñame a tocar lo otro", pero no porque, sea fan. Bueno, es que me gusta en la verdad es que me gusta saber de todo. Me gusta hacer me gusta dibujar, me gusta leer mangas, también tengo mangas, muchos mangas en la casa. Entonces, sí tengo como que, pues, una rutina diaria muy variada, siento yo, y, pues, también, obviamente, incluida eso del teléfono, el Internet, pero, pues, ahí sí, siento que sí, que sí le hago bastante y, pues, también tomo mi tiempo, pues, para ir al gimnasio y poner como que algo, pues, saludable también durante el día.
Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Okey. Ujú. Ah, okey. Ya veo, intentas como equilibrarlo todo, ¿no? Está bien, está perfecto. Oye, y los padres, pues así son, ¿no? Los los hijos siempre buscan cómo imitar a los padres de alguna manera, y es que, pues, estar rodeado de tanto músico, y los instrumentos, pues, de forma natural, casi pura inercia. Eh, "papi, ¿me enseñas a usar esto?". Y el padre, pues, te enseña, ¿no? Ah, claro, es la inercia. Mira qué interesante.
Ajá. Ándele. Sí, sí, sí.

Sí, sí. <giggles>
¿Te ha pasado? <chuckles>
Eh, cuando vivía en México, sí me pasaba, <chuckles> pues, porque, bueno, es normal allá, de que está lloviendo, pega una tormenta así bien fuerte y truena todo, <chuckles> o se va.
Ah, curioso. Ajá. Oye, que suave clima, ¿eh? Que suave clima el de allá. <laughs> Suena muy genial. <chuckles>
Sí, pues sí, la verdad que sí. Sí, o sea, llueve de la nada y tú empieza a a tronar y no sé qué, por qué, pero se va la luz y aparte aunque esté lloviendo y todo eso, eh, hace mucha calor en en ese estado. Entonces, eh, yo creo que también se bota mucho la pastilla y eso, porque muchas personas al mismo tiempo prenden el aire acondicionado. Entonces, ahí nos quedamos ahí sin luz, sin aire, ni nada, ni internet y sí, o sea, sí siento que bueno, me pongo a veces, como que un rato sí me pongo a leer algo ahí con una una lamparita o algo, pero ya luego te empieza a dar algo el no estar usando el teléfono, estar checando, sí, <chuckles> sí soy de esas personas.
Ujú. Oh. Ujú. Ah. Mm, híjole, sí. Bueno, es que suele pasar. Nunca te ha pasado la sensación de como que: "Ay, se fue la luz, se fue el internet, ya no hay nada". Y como que: "Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?". ¿No te has puesto a leer un libro, por ejemplo? ¿No has pensado como que, mm, como que es momento de quizás leer un libro <giggles> o hacer otra cosa?
<chuckles> Sí. Eh, pues sí tengo, o sea, sí sí suelo leer libros, pero también soy de que leo mucho digital también, <chuckles> no tengo tanto libro físico.
Ujú. Ay, que híjole, peor tantito, ¿verdad? <laughs> Peor tantito. No, no, suele pasar. Continúa, continúa.
Ajá. Y y lo con lo que sí me entretengo más, pues, también tengo perritos. Entonces, sí, lo que hacía era de que, pues, me salía al patio si todavía había luz, claro, pues, de que se va la luz durante el día, eh, sí salía al patio a andar un ratito con ellos a jugar, o ya me ponían en los columpios que tienen allá en el patio de mi mamá y ya nos poníamos a platicar. Así era de como de una excusa, pues ya no tenemos nada que hacer. Y ella también es de que ya, pues ya está señora, sí, pues, ya grande, pero es de las que les gusta estar ahí en el teléfono también. Estamos viendo una película y ahí está ella metida en el teléfono, que viendo el Facebook y le decimos de: "Ay mira la película" y no puede.
Ay, que bonito. Ujú. Ujú. Aquí, no hay. Ajá. Uh. Ay, no que cosas. Antes, antes, antes, eh, se decía mucho que los padres le decían a los hijos: "¡No uses el teléfono!".
Ajá.
Ahora los padres no, los hijos le dicen a los padres: "!Ya no uses el teléfono!". <chuckles>
Sí, sí es verdad eso.
Eso es verdad, guau, qué loco, ¿no? Cómo cambian las cosas. Hay un dicho hay un dicho es de que hay un dicho que dice ahora las ahora los patos le tiran las escopetas.
Sí, cambia mucho.

Pues sí, también, pero más que nada lo uso más para mi entretenimiento, para checar los mensajes, las redes o si tengo algún pendiente. Eh, también para el trabajo, pero, pues, ya es cuando checo los correos, ya como lo último que checo, que, pues digo, bueno, como yo trabajo remoto, eh, no tengo tanto, pues, de que tengo que estar tan al pendiente, pues, porque es como por proyectos que me dan días, y entonces ya yo me pongo mi propio em, mis propios horarios, ¿no?
Mm. Okey. Ujú. Oh. Oh, qué genial. ¡Oh! Guau. Guau, qué genial, ¿no? Trabajar en línea de flexibles, desde tu casa. Qué genial, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, pero usar tanto el teléfono puede ser contraproducente, ¿no crees?
No, pues sí, yo sé que <chuckles> puedes usar el teléfono mucho tiempo, o estar viendo la pantalla, pues no es saludable, pero ya siento que yo sería una persona que, si no usara el teléfono un día, me sentiría bien rara. O soy de esas personas que no me gustaría ir como que a unas vacaciones a por ejemplo, un lugar en un bosque o algo y que no hay internet. <laughs> Sí, sí.
Ujú. Okey. Híjole. Sin teléfono, sin teléfono. Sí, sí, sí, sí, entiendo, entiendo. Eh, fíjate, eh, eh, ¿no te ha pasado? Pregunto, ¿no? ¿No te ha pasado que se va el Internet donde tú resides?
Eh, sí, sí me ha pasado de que, mm, a veces aquí, porque estoy en un área donde es de muchos, eh, dep apartamentos donde vivo, eh, a veces se va la señal porque está como que muy cerrado, y sí es de que a veces tengo que ponerme como que al lado de la puerta o algo para que agarre, pero haber, no solo Internet, es más la red móvil, pero como yo soy de que ahora llama todo de que directamente por WhatsApp o por Discord, eh, pues es más como de que si ocupo hacer un trámite o algo que me va a llegar un paquete y te llegan en mensaje, entonces ahí es donde tengo que estar checando, pues, que me agarre la señal.
Okey. Ay. Okey. Ajá. Okey. Ujú. Pregunta: ¿No te ha pasado casualidad, no, que no solo se va el Internet, se va la luz
Ajá.
en, no sé, supongamos pueblo o ciudad donde tú estés, durante días?